Мгм.
И вот на тех кассах, где много обычно покупают, там к кассе был ещё приставлен дополнительный человек, и он в процессе, пока тебе кассир пробивает продукт, они там едут по ленте, он начинает уже складывать тебе это в пакеты. То есть, если ты, допустим, там свою сумку принёс, они попробуют что-то именно в твою сумку поскладывать, если нет, то они это поскладывают тебе в пакет.
Ага. Мгм.
И даже вот эти вот складывальщики, там такое неэффективное использование вот этого всего было. То есть я не знаю, грубо говоря, э, да.
Мгм. Ну, то есть фсь никто не задумывается о вот этом, а, эффективном использовании, да, о котором ты сказала?
Вообще нет. То есть, грубо говоря, даже там какая-нибудь, ам, а 1 вот луковичка с 1 морковкой, ну, там, если я, допустим, покупала на там на 1 порцию супа, да, там, на 1 кастрюлю, 1 луковица с 1 морковкой в 1 пакете, а 5 картофелин в другом пакете. Ну, вот почему их не сложить в 1 пакет? <chuckles>
Мгм. Ой. Ну, это вообще нелогично, слушай. Слушай, как здорово, что ты задумываешься об этом. Мне кажется, это так важно.
Ну, вот это боль моя, да, я вот вообще не люблю неэффективное использование ресурсов, а тут прям всё сложилось: и неэффективное использование ресурсов, и пластик, и вот это вот всё.
Это же А здесь получается Ты и о своём, а, эффективном ресурсе, да, задумываешься, и даже, знаешь, а, э, об эффективном использовании ресурсов магазина, получается, да, что они могли бы меньше тратить пакетов, меньше тратить на это денег.
Мгм. Да. Да, то есть, в принципе, да. Я, в принципе, не могу смотреть на любую неэффективность. Меня прям вот это вот всё прям, не знаю, <laughs> я прям понимаешь, для меня я настолько не могу на это смотреть, м, для меня это как-то противоречит логике и здравому смыслу, понимаешь, если человек вот что-то такое непонятное делает.
Я понимаю, очень сильно понимаю. Ну, а смотри, ну, а как вот всё-таки, м, если человек, всё-таки хоть какая-то мысль у него про мелькнула, элементарно, вот ты считаешь, а, способ, а, иметь какую-то сумку-шопер, да, у себя? И тем самым, э, снижать эту нагрузку пакетную, да?
Мгм. Да, да. Да, да, то есть 1 сумка большая, в которую ты сложишь там половину, если не все твои продукты за раз, это, не знаю, это минус 10 вот этих пластиковых пакетов. А ещё если добавить мгм.
А, кстати, в магазинах, а, имеются же вот эти сумки-шоперы, да? В каждом магазине, в принципе, ты можешь купить ку
М-да, сейчас уже практически каждая магазинная сеть- они продают свои сумки-шоперы, так что, если забыл, можно купить. Ну, лучше, конечно, с собой носить, чтобы каждый раз не покупать по сумке, и вот, э, в квартире у тебя потом не было, э, таких 30 разных сумок.
Ну да, да. Ну, а по факту эти же шоперы не особо дорогие, если вот так вот себе такой заиметь.